Ờ, mình nghĩ cái ảnh hưởng đến gu thời trang của mình ấy đó chính là cái tông màu ở trên đấy mình cảm nhận được nhá. Vì khi mà mình nhìn vào một cái bộ đồ nào đấy ấy, mình sẽ hay để ý đến xem là cái tông màu chủ đạo của cái phong cách đấy nó là cái gì. Thì nhớ, cái phong cách mà nó tự nhiên nó đập vào mắt của mình ngay từ cái lần đầu tiên khi mà mình lên trên Pinterest, mình nhớ là hôm đấy mình lên rồi xong đó là đập vào mình là một cái hồi đấy là nó giống như kiểu là có một cái trend trào lưu là oufit of the day ấy. Thế xong đó là họ cứ ấy 7 ngày xong đó là có những 7 cái outfit khác nhau trong cùng một cái phong cách đấy, đúng không? Thế xong hồi đấy là mình lên trên, ơ, Pinterest xong mình cũng đang xem là, ờ, mình sẽ hợp với những cái phong cách gì. Thế là tự nhiên mình đập vào mắt mình đó chính là cái phong cách là Dark Academia. Rồi xong đó là mình tự nhiên mình càng tra, mình càng kiểu là, khi mà mình ấn vào một cái mood board ở trên, ơ, Pinterest đấy, đúng không? Nó lại càng hiện ra rất là nhiều những cái theme khác nữa. Thế rồi xong đó mình càng xem mình càng cuốn luôn bạn ạ.
Ừm. Ồ. Ừm, ừm, ừm. À! Ồ! Wow! Ừm. Ừm, ừm. Ừm, wow, cái phong cách Dark Academia ha. Và, kiểu, bạn cũng bảo là bạn sẽ để ý cái màu sắc của trong cái phong cách đó nhất ấy, thế thì không biết là Dark Academia của bạn, bạn mặc lên thì bạn sẽ thường mang những cái màu sắc như thế nào?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, đấy nghe tên là đã thấy tống ơ, tông trầm với lại, ờ, nó tối tối rồi, đúng không? Dark là đã thấy dark lắm rồi đấy. Ừ, thì cái tông màu của nó cũng chủ yếu là những cái tông màu nó trầm như thế bạn ạ. Nó chủ đạo là những cái tông màu như là nâu này, hay là xám này. Nói chung là xám ở đây thì nó sẽ, kiểu, là xám đậm ấy, chứ không phải là những cái xám, kiểu là, trung tính, xám trắng đâu. Rồi xong đó cả xanh navy này, hay là những cái như màu là xanh rêu đỏ đất nữa. Đại loại là những cái màu nó mang lại cho mình cái cảm giác nó ấm cúng ấy, nó cứ, kiểu là, trầm trầm thôi ấy.
Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. <laughs> Ừm, ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ! Ồ, rất là hay ha! Nhưng mà là, kiểu, ví dụ như lạ nếu mà thời tiết nóng ấy thì không biết là bạn có mặc được cái phong cách Dark Academia đó nữa không?
Ừm, nếu mà trời nóng ấy. Tại vì thời tiết mùa hè với lại mùa xuân thì mình sẽ lại đổi cái phong cách nhưng mà nó sẽ, kiểu, là Light Academia. Có nghĩa là mình vẫn thích cái kiểu là nó cứ Academia đấy thôi chứ không phải là là đổi cái phong cách nữa. Thì mình cũng sẽ hòa trộn giữa hai cái phong cách đấy. Mùa xuân với mùa hè thì mình theo cái hướng là Light. Còn mùa thu với mùa đông thì mình sẽ theo cái hướng là Dark đấy. Mình cứ đổi qua đổi lại ấy, thì tổng thể lại chắc có thể là gọi tên cái phong cách của mình đó chính là Minimal Academia, ừ, ừ, đấy.
À! <laughs> Ừm, ừm. Ừm. Ừm. À, à, à, đúng rồi, kiểu, mình sẽ làm đơn giản hóa đi ha. Bởi vì rằng là thường cái phong cách Dark Academia nó cũng, gọi là, nó cũng không hay là, gọi là, những cái phong cách để mình có thể mặc đời thường lắm ấy, thì có là bạn sẽ biến tấu từ những cái kiểu mẫu Dark Academia thành những cái bộ đời thường của bạn như nào nhỉ?
Đúng rồi. Ừm.